Tak disangka, tak diduga, justru yang dari koneksi sendiri ya yang menang war tiketnya.
Mhm. Mhm. Iya, benar banget. Dan di situ yang menang war tiket cuma aku doang. Jadi bayanginlah, Kak, rasanya. Aku sama teman aku kan lompat-lompat ya, dapatnya orange juga gitu kan. Buset deh gitu kan. Di sekeliling aku nangis, Kak, ya ampun nangis. Makanya kayak, aduh, karena nggak menang tiket.
Wih. Mhm. Senang banget dong. Mhm. <chuckles> <chuckles> Nangis kenapa? Oh. Iya sih sedih ya.
Mhm, mmm. Iya jadinya kayak, waduh, jadi nggak enak cuma, sorry nih izin bahagia ya teman, gitu. <chuckles> Izin izin bahagia banget nih. <chuckles>
<laughs> Iya. Tapi perjuangan kamu buat menangin tiket Seventeen itu totalitas sih, nggak main-main. Karena kan udah bawa beberapa mmm, bawa bawa beberapa device ataupun gadget ya, terus akhirnya menang syukurnya. Terus nih ngomongin konser yang selain Seventeen ya, kamu kan tadi juga sempat bilang yang paling berkesan ada lagi nih. Nah, yang sangat-sangat berkesan dan istimewa menurut kamu itu konsernya siapa dan kapan?
Iya itu totalitas banget ya. Mhm. Mhm. Iya bener itu apa itu? Mhm. Iya itu kalau Seventeen. Mhm, benar. <chuckles> Oke, ini seru nih, aku ada cerita nih. Jadi, eee, konser yang paling berkesan menurut aku itu konsernya Bruno Mars.
Weh. Boleh dong. Oh, Bruno Mars, oke. Kenapa tuh berkesan?
Mhm. Karena aku itu nontonnya bareng sepupu-sepupu aku, Kak.
Oh, berapa orang?
Kita berenam waktu itu, ramai kan? Mhm. Jadi aku suka banget yang namanya emang bareng-bareng bareng-bareng kebersamaan lah. Itu aku suka banget, Kak. Jadi, mmm, aku sama sepupu aku, kita itu bukan di Jakarta, Kak. Jadi kita ke Singapura.
Oh, rombongan. Iya ramai. Mhm mhm.

Wih, lebih keren lagi nih dah, terpapar dengan lagu dari negara lain. Itu enggak semua anak bisa kayak gitu, loh.
Mhm. <laughs> <laughs> Bener. Iya, benar banget. Jadi emang aku sudah terpapar sama K-Pop itu sejak aku SD. Itu dikasih tahu sama sepupu aku, di situlah aku ternyata memang tercantol ya sama K-Pop sampai sekarang akhirnya aku lagi suka banget sebenernya aku baru suka grup ini sejak 2024. Jadi baru banget ya, Kak, baru tahun lalu sebenarnya. Nah, aku itu suka banget yang namanya Seventeen, bukan Seventeen Indonesia ya, Seventeen Inggris. <laughs>
Mhm. Apa, tuh? Oh, ya. Mhm, grup apa, tuh? Oh. <laughs> Seventeen ini ben kah atau
Iya, ben. Nah, yang anehnya adalah grup Seventeen ini isinya 13 orang, jadi nggak paham nih sebenernya konteks Seventeen-nya apa nih. Iya, jadi isinya tiga belas orang, rame banget, Kak.
Oh, ben. Waduh, banyak banget. <laughs> Be berarti kan kamu pengalaman, eee, dengan musik ini ataupun ben cukup lama, ya. Terlebihkan kamu juga suka nih ben dari luar Indonesia, pasti kan mereka itu ada momen datang ke Indonesia untuk melaksanakan konser kan? Nah, kamu pernah nggak sih nonton konser-konser seperti itu?
Iya. Heeh, bener banget. Mhm. Bener banget. Wah, aku sering banget, Kak, nonton konser.
Oh, sering. Wah, konser apa nih yang paling berkesan menurut kamu?
Iya, aku sering. Yang paling berkesan, ya? Hmm, kalau misalnya Seventen sebe aku juga udah pernah nonton Seventeen ya, Kak. Cuman ya udah itu seperti K-Pop sebenarnya itu berkesan, cuman nggak terlalu wow, gitu, tapi ada nih yang aku inget banget nih di otak aku, jadi, mmm, konser yang paling apa itu? Apa tuh?
Heeh. Wih, keren. Heeh heeh. Eh, sebentar nih, aku penasaran. Kan kamu tadi bilang, eee, Seventeen masih biasa aja ya, terus ada yang wow juga nih.
Iya. <laughs> Mhm.
Eee, bahas satu-satu dulu deh, yang dari biasa aja dulu. Berarti kan Seventeen ya, itu kamu nonton konsernya kapan, terus dimana, sama siapa?
Oke. Oke. Iya. Mhm. Oke. Jadi, kalau Seventeen itu aku nonton konsernya, mmm, awal tahun ini. Jadi Februari tahun ini. Iya, sebenernya terjadi begitu cepat ya, aku baru nyukain Seventeen belum sampe setahun tiba-tiba udah konser aja tuh tiba-tiba, <chuckles> terus habis itu aku nonton konsernya bareng sama teman baik aku.
Mhm. Heeh. Oh, baru. Mhm. Mhm mhm.

Oh, jadi masih tetap tertib, ya?
Iya, tertib banget dan pulangnya itu sama sekali nggak, ribet, Kak, beneran tertib, rapih banget. Makanya aku suka banget kalau di luar negeri karena, ada banget perbedaannya, Kak.
Oh, lebih enjoy di luar negeri ya, karena kan, konsernya sangat teratur. Nah, ngomongin konser di luar negeri nih, kamu kan sudah ada pengalaman, kira-kira menurut kamu saran atau, tips sederhana buat para pemula yang pingin nonton konser nih, di luar negeri, kira-kira apa aja sih dipersiapkan?
Mhm. Oh, untuk di luar negeri, ya?
Sederhana aja, ya. Mhm.
Eee, sebenernya untuk konser di luar negeri dan disini sebenernya sama sih, Kak, persiapannya. power bank. <chuckles> power bank wajib, terus kipas mini fan, yang kecil. Nah, itu aja sih sebenernya, sama tolong diingat memori itu, harus dihapus dulu isi-isinya, jangan sampe full storage-nya disaat kamu lagi merekam.
Hmm, gitu. Oh, power bank. <chuckles> Oh, iya. Mhm. Mhm. Ah. Iya, juga ya, supaya, kapasitas pada saat ngerekam tuh tetap terabadikan, kan?
Mhm. Iya lah, bener banget, Kak, karena itu ganggu banget kalau lagi ngerekam tiba-tiba, habis storage.
Wah, masuk akal juga, ngomong-ngomong makasih banyak loh, udah mau berbagi cerita sama pengalaman, terus juga tips bermanfaat, nih. Mhm, kalo gitu kita ngobrol lanjut ngobrolnya di lain waktu, ya.
Mhm. Iya, sama-sama. Mhm. Oke, terima kasih, Kak. Sampai jumpa.
Sampai jumpa.

Oh paring laris ya.
Gitu, ya paling laris jadi section gaib ini ada 2 Kak, section oranye sama section pink, yang pink ini, itu tuh yang beneran di depan panggung Kak jadi, eee, barricade lah beneran tatep-tatepan tuh pori-pori idol keliatan nah itu deh pink, nah itu deh, s sedetail itu, bener banget, dan kalau oranye dia itu lokasinya di tribun jadi dia emang nggak bisa dekat banget sama idolnya, cuman dia itu, eee, panggungnya sejajar sama mata, jadi enak banget ngeliatnya karena, view-nya itu kalo kalo di pink kan, kita harus apa ya, kita harus iya g sebenarnya nggak enak Kak karena, eee, kita nggak bisa apa ya, kita harus, ngedongak gitu ngelihatnya, jadi jadi pegel, jadi nggak enak, nggak nggak maksimal, kalau misalnya di oranye, semua panggungnya itu kelihatan dan semua kembang api yang keluar semua lighting-lighting-nya itu ke kelihatan Kak.
Mhm. Oke. Mhm. Wow sedetail itu ya kalo kalo seating itu, mhm. Mhm. Oh. Dengak ya? Mhm, kebayang sih, mhm. Wah, jadi, lebih terasa ya visual panggungnya?
Mhm, dan ak heeh. Bener banget dan kerennya adalah aku menang tiket war di oranye.
Wih keren, gimana tuh ceritanya bisa dapet, eee, tiket yang oranye itu? Ada, cara tertentu gak waktu kamu war tiket itu? Oh gak ada.
Ih, <laughs> iya gitu. Wah, itu Ga ada Kak, serius jadi waktu war tiket itu aku sama temen aku kan kita itu berdua.
Mhm.
Kita emang itu lucu sih ceritanya, jadi itu kita beneran habis UAS, jadi kita habis akhir semester terus kita langsung cabut ke cafe yang udah kita incar karena di katanya di cafe itu, eee, apa sih namanya, internetnya itu kenceng banget Kak, wah percayalah kita kan datanglah kita ke cafe itu, mhm, udah Kakak, tahu kita bawa laptop, kita bawa HP, kita bawa iPad jadi kita akan menggunakan semua, device yang kita punya totalitas banget, Kakak, tau waktu kita datang ke sana semua yang mau war ke sana juga Kak, ya ampun ya sama aja. <laughs>
Puas, iya. <chuckles> Mhm. Oh iya. <chuckles> Cerdik ya. Mhm Mhm. Wah. Totalitas banget. Wah. <laughs>